À, nhóm của mình á thì sẽ đi á 4 người thôi à, và tụi mình dự định á là sẽ đi 4 ngày 3 đêm đó bạn. À, với lại trước đây á, tụi mình cũng có khá là nhiều chuyến đi chơi ngắn ngày giống vậy rồi, ví dụ như đi Đà Lạt đi ha, nhưng mà được tụi mình á mà đi Đà Lạt á thì sẽ đi á ngắn hơn một chút xíu, chỉ có 3 ngày 2 đêm thôi à. Và á bình thường á, mỗi lần mà đi như vậy á thì mình tổng hết chi tiêu, tính luôn cả tiền xe nha, tiền xe thì mỗi người đặt riêng. Tại vì á, mình là đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt đó bạn, còn bạn bè mình á thì sẽ đi từ quê của họ, có bạn á thì quê ở Cam Ranh, có bạn á thì quê ở Nha Trang, à, rồi tụi mình tụ tập lại ở Đà Lạt. Và lần này cũng vậy, cho nên á chỉ có cái tiền, gọi là, tiền phòng nè, tiền ăn, tiền uống nè, cố định là chung thôi, còn lại là tiền xe thì mỗi đứa là đi riêng, đó, thì lần này cũng vậy luôn. Nhưng mà được một cái á, lần này chi phí rẻ hơn chút xíu là vì Bảo Lộc gần hơn Đà Lạt nhiều, từ Sài Gòn lên tới Bảo Lộc chắc cỡ 2-3 tiếng là tới rồi, à, hoặc là 4 tiếng mình hổng nhớ nữa, nhưng mà cỡ đó đó, cho nên là nó nhẹ hơn, <chuckles> ngắn hơn xíu, a, nhưng mà lại đi dài ngày hơn. Nhưng mà hồi xưa giờ đi chơi là cỡ 2.500.000-3.000.000 cũng giống vậy, đúng hông? À, nhưng mà mình mong á là cái chỗ này hổng phải là một thành phố du lịch nè, thì, à, mình cũng mong giữ được cái mức chi tiêu cỡ từ 2.500.000-3.000.000 thôi, cỡ từ nhiêu đó thôi đó. À, mà 4 người, 4 người rồi chia ra thì tiền phòng chia ra chắc mình nghĩ cũng hổng quá đắt đỏ ha bạn ha.
Ừm. Ừm. À, hiểu. À, vậy hả? Ừm. Hay vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. <chuckles> Ô kê. Ờ, ừ. Ờ, đúng thì Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừ, đúng, ờ, mình cũng vậy. Ừm, ừm. Ừm, ừm, đúng rồi. Mình cảm thấy là bạn tính ra là bạn cũng đã suy nghĩ và cũng như là có những cái sự cân nhắc, tính toán rất là kỹ trong cái chuyến đi chơi này rồi, thì bạn cũng đang làm rất là tốt luôn rồi đó. Với lại cho mình hỏi thêm nữa là trong cái chuyến đi Bảo Lộc này nè, thì bạn nghĩ là bạn bè của bạn đã có một cái lịch, gọi là, ờ, mình sẽ đi ở đâu, rồi xong rồi cái lịch trình của mình như thế nào, rồi cũng như là cho mình hỏi sơ sơ về cái sở thích của những cái nhóm bạn của bạn, sẽ thích là thích là, kiểu, ơ, khám phá những cái nơi địa điểm mới thôi hay là thích là check-in rồi xong rồi ăn uống ở những nơi sang trọng á, thì hông biết là sở thích của nhóm bạn của là sao vậy ta?
À, tụi mình á chỉ muốn tụ tập cùng nhau thôi à, chứ thật ra hổng có một cái mục đích, gọi là, đi check-in cảnh đẹp, hay là đi một nơi sang chảnh nào hết trơn á. Hồi xưa đi chơi cũng vậy, tụi mình á chỉ muốn là gặp nhau, có mặt nhau đủ 4 đứa, đủ 4 tay để có gì <chuckles> chơi đánh bài, hay là chơi board game gì đó, hoặc là đi thì tụi mình cũng chỉ ăn mấy món rất là đơn giản à, tại mình hổng biết á đặc sản ở Bảo Lộc có gì. À, mấy cái đó thì chắc bạn mình sẽ tìm hiểu, còn hồi xưa mình đi Đà Lạt đó ha, thì tụi mình sẽ chỉ đi uống cà phê, rồi đâu đó đi ăn bánh tráng, đi ăn, ơ, nếu mà ăn ăn nặng đó, ăn ăn buổi, ơ, trưa hoặc là buổi tối đó thì tụi mình cũng chỉ ăn mấy món cơ bản như là, gọi là, xíu mại nè, rồi ăn bánh, a, bánh cuốn, ơ, gà vậy thôi à, chứ cũng hổng có ăn cái gì sang chảnh, hay là tốn quá là nhiều tiền đâu.
Ừm. <chuckles> À! Ờ, ờ.